Claro.
Além disso, aí são coisas que eu tenho que entrar para lidar com ela, até, né, coisas que de repente ele não vai entender ou não sabe fazer, enfim. E
Sim, tem tem as imitações dele, né. Ele faz as coisas é, de acordo com o que ele consegue, né.
Exato. Exato. Sim, sim. Eh, hum, mas aí é isso, eu, né, eu sempre faço, às vezes me bate uma frustração de de ver, né, essa essa desconexão dos meus irmãos mais velhos, né.
Claro. É, porque se você se você tivesse a oportunidade, né, de de dividir um pouco pouco dessa carga, dessa responsabilidade com os outros irmãos, ficaria muito mais leve para você. E f f fora que eh, é, fora que ela também acho que teria uma uma maior satisfação de ver que ela tem o mesmo nível de atenção do de todos os filhos, exceto o o filho com necessidades especiais, que óbvio, ela tem que dar mais atenção, eu imagino, né. Mas, tá
E Pois é. Ela tem, mas assim, e ele não é não que ele num num possa fazer as coisas, mas ele, né, ele tá ali com ela, ele é ele é parceiro também, sabe. Mas ela sente também uma frustração que tem coisas que
Sim, entendo.
Ele não sabe fazer da maneira que ela quer que aconteça.
Entendi.
Então a aí que entra, né, uma outra mentalidade, o saber tomar as rédeas da situação. E e realmente o que você falou, é é certo, que se tivesse um engajamento mais parelho, mais, eh, igual, né, dos meus outros irmãos, ela se sentiria muito mais completa, mais mais, eh, cuidada
É. Igual, é. Sim. Claro.
Né. E Eh. E também me ajudaria. Eh, hum?
Claro, e alivi aliviaria para você, né, e para ela emocionalmente seria seria fantástico, né.
É. Exatamente, exatamente. E eh, e algo que é um problema para ela. Principalmente com o meu segundo irmão, que ele mora lá na mesma cidade, porém ele é bem ausen o o irmão o mais velho mora nos Estados Unidos, então ele sempre acho que já existe uma, ess essa
Ah. Ah, e Uma distância.